Kalau gosip, sebenarnya aku masih nggak apa-apa ya, Kak. Tapi, karena keluar dari sahabat aku sendiri, yang udah aku temenin sejak 2 tahun yang lalu, wah! Di situ aku nangis, Kak. Aku beneran nangis, non-stop. Jadi, e malah lebih lebih sakit, eee, ber stop berhubungan sama sahabat aku, daripada stop berhubungan sama itu cowok. Paham nggak sih, Kak? Iya, karena heeh. Karena emang, wah, itu sakit banget. Karena aku beneran mempercayakan sahabat aku itu, dan malah dia yang benar-benar ngebica ngebicarain aku dari belakang.
Mhm. Mmm. Heeh. Ngerti banget, iya. Iya iya iya. Iya, ngerti nger Mhm mhm mhm. Tapi, langkah kamu udah bener sih, dengan kamu ngomong sama sahabat kamu, dan seperti kamu bilang, kamu juga kan, nggak suka, ya, ada istilahnya kayak, nggak ada nggak ada penutup, gitu, ya? Nggak ada nggak harus berantem, gitu, kan, itu nggak enak juga, kan, rasanya. Dan dan kamu sekarang, udah nggak ada hubungan apa-apa pokoknya, ya, sama si cowok itu, dan apakah masih suka ketemu, gitu?
Gitu. <chuckles> Benar, mhm. Heeh. Benar banget. Bener banget, Kak. Wah itu Eee, nggak ada hubungan apa-apa sama si cowok itu, tapi si cowok itu masih nanyain aku sampai sekarang ke teman-teman dia. <chuckles>
Oke. Mmm. Oke oke. Ya, udah, pokoknya kamu pasti tahu apa yang terbaik buat kamu. Ya kan?
Eee, ah-hah. Bener. Iya, Kakak. Aduh, tapi aku seneng banget deh bisa akhirnya curhat ke Kakak, karena aku udah mendem ini dari lama sih, sebenernya. <chuckles>
Iya. Semoga juga heeh. <chuckles> <chuckles> Iya iya. Aduh, aku mengerti banget. Semoga, nggak ada hal-hal seperti ini lagi, yang kejadian, ya? Di kehidupan kamu, apalagi di pertemanan. Kehidupan aja udah berat, dan ditambah lagi dengan adanya hal-hal seperti ini, kayaknya ini sesuatu yang berisik gitu, jadinya, ya? Drama, ya? <laughs> Iya iya. Mhm.
Iya, bener banget. <laughs> Mmm. Drama banget, ya, Kak? <chuckles> Berisik banget. <chuckles> Iya. Oke, makasih banyak ya, Kak!
Sama-sama! Yuk.
Mhm. Yuk.

Wah pernah banget. Jadi tapi sebelum itu Kak, aku nanya dulu ke cowok aku yang yang ngebicarain aku itu, "Kenapa sih sampai sampai segitunya?" Aku gituin, dong. Karena kayak kita udah gak ada hubungan lagi, terus kenapa masih ganggu, gitu. Terus dia bilang, "Awalnya aku mau ngobrol sama sahabat kamu ini karena aku ngerasa dia aneh," lah ed dia aku juga bingung Kak, aku juga bingung banget sama itu cowok. <laughs> Emang. Emang agak kurang, wajar dong aku gak mau lagi sama dia emang dia kurang sih, Kak. <laughs>
Mhm. Mhm. Yang cowok itu, heeh. Mhm. Iy iya iya iya. Oke. <chuckles> Berarti ini cowok <chuckles> juga agak kurang ya? <laughs> <chuckles> Iya iya iya. Tapi maksudnya sampai sahabat kamu sendiri bisa terpengaruh ya, gitu?
Benar. Tapi lebih parahnya lagi Kak, akhirnya sahabat aku sama si cowok ada, wah ini ini belum apa-apanya nih Kak. Jadi akhirnya, sahabat aku sama cowok ini pacaran. <chuckles>
Mhm. Masih ada yang lebih parah lagi? Heeh. Heeh. Ya ampun, terus kamu sudah tidak ngomong nih sama sahabat kamu, apa masih?
Eh, pacaran. Enggak, aku nggak ngomong sama sahabat aku, nggak ngomong sama cowok itu. Dan sahabat aku ini dan aku kan nggak ngebantu ban enggak, enggak ngeganggu mereka sama sekali, ya udah kalau mereka mau pacaran ya udah, sok aja gitu. Tapi si sahabat ini, eee, kan sekelas sama aku dan dia itu emang berkali-kali ceritain aku ke orang-orang lain, yang di yang dia tahu, aku nggak deket sama aku, jadi pasti lebih bisa percaya sama dia gitu, Kak.
<exhales> Heeh. Iya iya. Mhm. Mhm. Aduh. Heeh. Ya ampun. Iya iya. Mmm.
Benar-benar segitunya, aku juga gak tau dia kenapa. Karena aku juga gak ngebantu eh gak ngeganggu mereka sama sekali kan, tapi memang memang segitunya. Makannya kayak, wah ini ini anak kenapa gitu kan dan si cowok iya, dan si cowok ini juga ngebicarain aku ke temen-temen cowoknya.
Iya iya iya iya iya. Sampai segitunya ya, dan ketika kamu ngomong gimana? Hmm.

Wah, sebenarnya kalau misalnya berharap juga aku udah gak bisa berharap lagi ya, Kak sama dia. Cuman setidaknya sekarang kita itu dalam hubungan yang gak saling membenci gitu loh, Kak. Karena aku paling benci yang namanya berantem. Jadi, selama dia minta maaf, ya udah deh nggak apa-apa gitu.
Oke. Oke. Iya. Hmm. Iya iya iya. Iya, paham. Mengerti banget. Heeh. Ah, iya. Jadi, pokoknya, e kamu kamu udah berusaha ngomong tapi sama, eee, sahabat kamu ini?
Udah udah, aku udah nanya sebenernya, "Kenapa sih dulu kayak gitu?" gitu. Waktu waktu itu kita udah mulai baikan, terus aku nanya karena aku emang orangnya ya terus terang aja gitu, "Aku sedih karena kamu kayak gitu waktu itu," gitu. Terus dia bilang, "Iya, sorry karena emang waktu itu kecuci otak." Dia bilang Kak, dia bilang gitu.
Mhm. Mhm. Iya iya. Iya. Oh, gitu. Jadi, dia memang mengakuinya gitu ya. Mhm.
Iya, dia ngaku, gitu dan aku bilangnya, "Ya udah deh. Gak apa-apa, impas. Mungkin aku emang ada menyakiti kamu waktu semester 1 yang aku gak sadar," gitu. Karena dia kan ceritainnya sepenuh hati banget ya, ceritain aku ke orang-orang lain. Gak mungkin dong kalau misalnya aku gak ada salah sama dia, dia sejahat itu sama aku. Mungkin emang ada aku nyakitin hati dia yang aku gak sadar, yang dia udah simpen lama dan akhirnya keluar ke orang-orang gitu. Jadi
Hmm. Iya iya. Mhm. Mhm. Mhm. Hmm. tapi kamu pokoknya udah buka-bukaan lah sama dia mengenai mengenai hal ini dan udah selesai begitu ya? Oke.
Iya. Bener, bener banget. Cuman aku tetep gak mau deket sama dia, Kak. Jadi, bukan sahabat aku juga sekarang, gitu Kak. Jadinya aku milih-milih temen gitu loh, Kak.
Mhm. Mhm mhm. Iya iya, yang kalo, eee, untuk memilih teman itu kan memang pilihan kamu dan itu
Mhm mhm mhm. Iya.
kita dalam hal ini, kita tau apa yang terbaik untuk diri kita, gitu kan. Apalagi kamu sudah tertimpa ada gosip yang menurut kamu juga ini gak benar, gitu.
Bener banget, Kak. Mhm. Iya, bener.
E dan, kamu merasa apa yang kamu rasain gitu ketika ada gosip yang terus menerus datang, gitu?

Hah? Tapi ini, sahabat kamu udah dari kapan, udah lama dong berarti?
<chuckles> Iya. Udah dari misal kuliah dari semester 1 dan kejadiannya semester 4. Jadi emang udah lama ya Kak, udah 2 tahunan temenan.
Mhm mhm. Tapi heeh heeh? Heeh, gimana gimana?
Iya, jadinya apa? Iya, ja iya jadinya, ya aku syok dong, "Lah lah, kenapa kenapa malah jadi gini?" Gitu, dan aku tahu fakta kalau mereka itu udah jadi malah deket dan jadinya ngebicarain aku itu tuh di hari ulang tahun aku Kak, bayangin. <laughs> Wah, iya, iya nggak apa-apa. <laughs>
Iya dong, mhm. Pastinya. Mhm. Mhm. Hah? Aduh aduh maaf banget ini terjadi. Itu, mmm, <chuckles> aku sampai syok ngedengernya. Tapi si cowok itu emang ngomong apa ke ke sahabat kamu? Maksudnya apakah mengenai sahabat kamu, atau mengenai hal yang bohong, atau gimana? Dia ngomongin kamu ke sahabat kamu, tapi terus sahabat kamu jadi ikut sebel sama kamu, gitu?
<chuckles> <chuckles> Mengenai mengenai aku mengenai aku. Benar banget. Iya, benar banget. Padahal sahabat aku ini semuanya udah tau dong posisi s dari cerita aku itu gimana, gitu. Tapi malah iya, dia jadi ikutan bicarain aku dan dia malah bilang ke cowok ini bahwa dia udah nggak suka sama aku dari semester 1, kocak nggak sih, Kak?
Iya iya. Mhm. Mhm. Lah, terus dia ngapain dong? Maksudnya apa sih? Heeh. Iya iya iya.
Lah, terus ngapain temenan sama aku? <chuckles> Heeh, makanya, nah di situ aku udah yang kayak, "Wah, ini konyol nih", gitu kan. Jadi aku nggak nggak terlalu jadi aku ngerasa, pasti yang semua yang dia bilang ke cowok ini juga waktu mereka gosipin aku pasti bohong, gitu. Pasti ini emang beneran ngarang banget gitu, dan cowok ini gimana?
Mhm. Mhm mhm. Iya iya iya iya iya iya. Kamu pernah mhm mhm, kenapa? Cowok ini gimana?
Dan dan cowok ini juga bicarainnya Kak tentang aku itu, eee, tentang aku dia bilang aku avoidant, <laughs> aku ada permasalahan.
Mhm. Hah? Aduh, ini bener bener, jadi dia kayak menciptakan sebuah fakta yang kayaknya itu menurut dia pun, gitu kan? Mhm.
Gitu, wah pokoknya Iya.